Eee, şimdi şöyle, eee, inanıyorum ki yaklaşık 2-3 ay sonra finansal olarak, eee, biraz daha düze çıkacağım ve bu düze çıktıktan sonra, hani, bir geçmişten gelen bir, eee, darboğaz konusu var. Eee, yaklaşık 1 bir buçuk bir buçuk senedir kendimi çok sıkıyorum maddi açıdan ve, eee, bu, hani, gelen parayla ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum, yani, bir şeylere harcamak istiyorum çünkü para harcamayı özledim. Ama bütün paramı da harcamak istemiyorum. Bu konu hakkında biraz bana tavsiye verebilir misin?
Hıı. Evet. Hıı. Hıı. E, tabii. Yani, eee, aslında çok, e, ilginç bir şeye değindin, yani, hem kendini sıkmışsın bu konuyla ilgili hem de şimdi de birazcık da harcamaya aslında, eee, yönlenmek istiyorsun, yani biraz belki kendini de rahatlamak, rahatlatmak istiyorsun gibi algılıyorum. E, yani, bu çok normal. Hani, kendini şey olarak hissetme. Tabii ki, eee, eee, a almak ve vermek dengesi var dünyanın üzerinde de. Yani bir şekilde evrenden hem alacağız hem vereceğiz. Eee, bir yandan da kendimizi de mutlu etmemiz gerekiyor ama tabii bütün bunları yaparken birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Bu senin gelirindeki değişiklikler, eee, ne kadar, eee, büyük ve kalıcı? Hani, onu sormak istiyorum ilk başta.
Evet. Tabii ki. Ya şöyle, eee, yani, eee, işten, eee, atılmadığım sürece kalıcı olduğuna inandığım bir, eee, olay olacaktır umarım çünkü, eee, iii, Full-time işe geçiyorum, şu anda ben part-time çalışıyorum. Eee, full-time'a geçince tabii ki, eee, maaş olarak, eee, artacak, eee, ve, e, tabii ki iş iş yüküm de artacak ama, hani, o, eee, maaş artacak biraz daha bir şeyleri rahat geçindireceğim. Çünkü, eee, ben, eee, yaklaşık 2-3 tane ek işle birlikte hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. İşte, eee, ben normalde muhasebeci olduğum hâlde gidiyorum bir kafede, eee, baristalık yapmak zorundayım çünkü, eee, sadece, hani, tek bir işten gelen parayla, eee, çok fazla geçinmem mümkün olmuyor. Yeni taşındım, eşya aldım eve, eee, ve, eee, eşyalar beklediğimden daha pahalıya çıktı ve borçlanarak aldım, yani, çok fazla bir kenarda param yoktu. Eee, yani, borçlandım, ev dizdim, ımm, ondan ziyade, hani, eee, maddi olarak kendimi hep sıkıyorum, ken böyle eskiden kalan hâlâ borçlarım var. İşte, atıyorum bir tane kredim var, eee, 4 senelik vadesi vardı ve o hâlâ devam ediyor. Eee, artık ne yazık ki sıkılmaya başladım. E, bu birkaç ay sonraki gelen full-time işle birlikte, eee, hesaplarım doğrultusunda, yani, eee, aylık olarak çok güzel bir şekilde düze çıkacağım. Ama bunu yatırım mı yapmam gerekiyor yoksa, hani, bu kadar kendini sıktın, birazcık da harca mı demem gerekiyor, eee, bunda karar kılamıyorum.
Hıı. A, çok güzel. Hımm. Hı. Hımm. Hımm, doğru. Hımm. Hıı. Anladım. Hıı. Hıı. Hıı. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Ne güzel. Hıı. <giggles> Anladım, ya, aslında tabii şey olarak, yani, hani, insan olarak, eee, bir şeyin sonunda mutlaka bir ödül istiyoruz, değil mi? Yani, bir kendimizde rahatlamamız lazım, bir psikolojik olarak, hani, belirli bir noktaya gelmemiz lazım. Çünkü, hani, insan sürekli kendini sıkarsa da belirli bir noktada hakikaten patlama ihtimali var. E, bu yüzden şöyle bir şey yapmanı önersem acaba olur mu ki, bence muhasebeci olduğun için çok da rahat yapabilirsin, eee, gibi düşündüm bir anda. E, aslında bütçeni bir koyup, yani, hani, yeni gelir düzeyine göre, eee, hayat standartların nasıl olacak? Yani, borçlarını mesela ne kadar sürede ödeyebilirsin? Ne kadar sürede komple refaha çıkabilirsin? Hani, burada atılmadığım sürece dedin ya, bu maaşla bu yeni gelir düzeyinde gittiğini şey yapsak, böyle basit bir, hani, şey gibi bütçe gibi bir şey oluştursak, o bütçenin içerisine birazcık eğlence, birazcık işte, şey, eee, söyle, yatırım, eee, birazcık böyle farklı farklı kalemlerden katsak çok fazla seni şey yapacak şay şekilde de değil. Yani, böyle sıkmasın seni. Hani, bir yandan biriktir ama bu biriktireceğin rakam, hani, seni böyle hakikaten o sıkıldığın dönemdeki kadar, eee, darboğaza getirecek bir şey olmasın, olur mu? Yani, böyle bir yandan da biriktiriyorum şeyin olsun ama bir yandan da bunu, eee, he, tamamına harcamadan tabii, eee, hafif bir şekilde de işte bir belki ne bileyim 2 günlük bir tatile gidebilirsin mesela bir hafta sonunu geçirip geri gelebilirsin. Sonra belki kendine çok istediğin bir şey alabilirsin. E, bu arada, hani, belki tam 1 günlük şeyi de merak ettim. Mesela bu işe girdiğin anda bu yan işleri de bırakacak mısın? Mesela, baristalık yapmaya devam edecek misin? Yoksa mesela bu işin senin bütün bütçeni karşılayacak mı?
Tabii. Nedir? He he. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii ki. Hı hı. Ya, açıkçası, eee, ya, sondan başlarsam soruya, eee, evet baristalığı bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü, eee, baristalığı da genellikle hafta içi yapıyorum ve işte haftanın 5 günü olacak. 09.00-17.00 beyaz yaka, eee, olacağım için, yani, ona, eee, hafta sonu devam edemem. Yani, hafta sonu tabii ki baristalığa devam ederim ama haftanın 7 günü de artık çalışmak istemiyorum. Hani, birazcık kendime zaman kalsın. Eee, kabaca bir hesap yaparsam, eee, şöyle diyebilirim, yani, eee, borçlarım ortalama bir 6-7 ay içerisinde neredeyse sıfırlanıyor. İşte, eee, 6 ay önce almıştım, eee, özellikle büyük demirbaşları işte beyaz eşyaları filan. Eee, onların 6. ayı bitti, bir 6 ayları daha kaldı. Ondan sonra yine ufak tefek borçlarım var, eee, evle alakalı ama kabaca 6-7 ay sonra evet, yani, tam olarak borçlarım bitmiş düze çıkıyor olacağım. Eee, onun dışında diğer borçlarımla alakalı da işte yine, eee, 1 senesi kalan var, eee, 1,5 senesi kalan var, 2 senesi kalan yoktu galiba. Yani, her şeyi 1'e indirdim şu anlık çok şükür. Eee, ama, yani, eee, birkaç ay sonra bu full-time ile birlikte, yani, eee, şu andaki maaşımın, eee, bir 2 katını alacağım, yani, öyle diyebiliriz. Bir 1,5 katı da diyebilirim. Eee, ve, eee, yine, eee, tabii ki baristalıktan gelen para azalacağı için onu da hesaplıyorum. Yani, ııı, hepsini birlikte, işte full time artı, eee, eee, tam zamanlı işim, aaa, ve, eee, yarı zamanlı işimi karıştırmak değil de sadece tam zamanlıyı düşündüğümde muhasebecilikte, yani, yine de e, yetecek bir para bu bana. Eee, şu andakinden tabii ki daha fazla kazanmış oluyorum. Eee, borçlarla birlikte azaldığında, yani, eee, yatırımımın yüzde, hani, yatırım yapabilecek bir, eee, paraya sahip olacağım ortalama. Yani, bir bir 400-500 kalabilir diye düşünüyorum yatırımlık olarak.
Hıı. A, evet. Hıı. Evet. Hıı. Haklısın. Hı hı. Çok güzel. Hıı. Hı hı. Hıı. Hıı. Güzel. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı, çok güzel. Hı hı. Anladım. Hı hı. Ya, aslında şey olarak çok güzel, ya, o zaman şöyle yapalım mı? Mesela diyelim ki bir program oluşturduk kendimize ama ilk önce mesela zaten çok sıkmışsın kendini ve yorulmuşsun anladığım kadarıyla. E, bir de yeni bir işe başlayacaksın. Biraz moralli başlamak için hakikaten kendine küçük bir yatırım yapabilirsin. Mesela, hakikaten bir hafta sonu kaçıp bir yere, bir arkadaşınla ya da arkadaş grubunla gidip bir moralini düzeltebilirsin. Çünkü yapılandıracağın o borçlar borçların içerisine, hani, bir tane de aslında şey girmesinde çok büyük bir sakınca yok bence. Hani, bir bir ufak bir tatil de çok fazla bir şey getirmeyecektir. O o bütçenin üzerine fazla bir yük getirmeyecektir, diye düşünüyorum. E, bir de, eee, mesela, şöyle bir şey olabilir, eee, diye düşündüm sen şey yaparken. Bundan sonra da biriktireceğin kısımların hepsini tek bir yerde değil de mümkün mertebe böyle farklı farklı noktalara yaparsan. Mesela, işte, ne bileyim, eee, paranın 3'te 1'yle altın alıp işte 3'te 1'yle belki ya da daha azıyla riskli görüyorsan kripto paraya yatırıp, işte bir kısmını dolar'da euro'da tutmak gibi. Böylece, hani, aslında bütün şeyini de bütçeni de, eee, riske atmadan, eee, ama, hani, ileride yükselebileceğine inandığın şeylerde tutarsan değişik yatırım yapma şansın şansın da olur. Böylece aslında paranda değer kaybetmez bir anlamda tuttuğun anda da ve böylece, hani, çevirme vaktin geldiğinde daha da rahat ödeyebilirsin diye düşündüm, ne dersin?
He he. Evet. Doğru. Tabii ki. Hımm. Doğru. Doğru. Ya, öncelikle, kesinlikle haklısın. Eee, kendime bir, eee, izin vermem, kendimi bir eğlendirmem gerekiyor. Aslında bayağıdır, eee, çocukluk arkadaşım benim, eee, Fransa'da yaşıyor ve onunla da belli bir süredir görüşemiyoruz ne yazık ki. Aslında onu bir ziyaret etmek istiyorum. Bu birazcık daha bu benim, eee, yoğun, eee, durumdan çıkıp biraz daha kafa dağıtma, hani, eee, bütün her şeyi, borçları, sıkıntılı durumları yaşadığım ülkede bırakıp; hani, evet, şu anda daha, ııı, güvenli bir yerdeyim, onları düşünmeme gerek yok tarzında ufak bir kaçamak, aslında çok tatlı olabilir benim için. Eee, onun dışında, evet, iii, şeye katılıyorum, bu, aaa, yatırımlarımı bölme konusunda haklısın. Onları bölersem, en azından tek bir yerde olursa onun düşme, mesela kripto para, her şeyi kriptoya yatırırsam onun, kriptonun düşme karşılığına, ııı, nazaran, eee, şey yapabilirim, eee, kendimi korumaya almış olabilirim ve altın, eee, ve dövizler genellikle daha, eee, güvenli, eee, bir yer oluyor. Çünkü altın her zaman değer kazanan bir, eee, yatırım aracı. E, benim de senelerdir çok sevdiğim bir yatırım aracıdır. Yani, paraya değer k katar ama hani çok az katar. Amaç, enflasyona karşı, aaa, korumak, eee, mantıklı olabilir. Çünkü ne yazık ki, dünyanın her ülkesinde şu anda bir enflasyon var. Enflasyon az olan ülkelerde de ne yazık ki gizli bir enflasyon var. Hani, eee, bir sene içerisinde, eee, baktığın zaman, eee, çok fazla bir artış olmuyor ama alttan alta o artışı da görebiliyorsun. Hani bir 50 kuruş olsun, bir, eee, TL olsun gibi. Bunlar arttıkça aslında, eee, insanlar bir yatırıma, eee, koşmaya çalışıyor. Seni dediklerinde, evet kullanıp, aslında yatırım araçlarımı çeşitlendirip, eee, bu parayı daha, eee, sorunsuz harcamak istiyorum. Yani, bana kalan parayı görmek istiyorum açıkçası.
Hıı. Hımm, harika! Hımm. Hı hı. Hıı. Tabii. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet, değil mi? Ne iy O da güzel bir his. Yani, insanın hakikaten, eee, elinde bir miktar paranın kalması ve daha çok para kazanıyor olması, eee, kendini daha güvende hissettiriyor. Bir de şeyi soracağım, eee, şimdiye kadar tabii, böyle, güvensiz işlerde çalışmışsın. Şimdi baristada sana si hani, sigorta yapılıyor mudur, onu bilemedim ama, hani, gerçek bir işe girdiğin için büyük bir ihtimalle birtakım, eee, şeylerin vardır diye düşünüyorum, hani, yardım paketlerin. Mesela artık ııı büyük bir ihtimalle şeye para ödemeyeceksin, sağlıkla ilgili bir şey olduğunda ya da ne bileyim, böyle şirketler bazen, eee, hani, işte yılbaşında çift maaş verebiliyorlar ya da belirli dönemlerde farklı birtakım, eee, hani, değişik şeyler, uygulamalar yapabiliyorlar. Promosyon, bazı şeyler olabiliyor. Bazen, işte, eee, za yani, zaman içerisinde de maaşın artacaktır, yani, aynı sabit şeyde de kalmayacaktır. Eee, hiç bunlarla ilgili de bir bütçe tasarlamayı düşündün mü yani? Aslında birtakım yerlerden de büyük bir ihtimalle o gider kalemlerinde azalma olacak diye düşünüyorum, hani, eee, tam kapsamlı bir işe girdiğinde. Bunları da hesaba katabilirsin diye aklıma geldi şu anda, ne dersin?
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. doğru. Ya, süper fikir, eee, çünkü, eee, evet böyle, eee, yan hakları var, eee, işimin. Eee, bana çok güzel bonuslar filan da, eee, sunuyorlar. Evet, bunları da aslında toparlayıp bir, eee, analiz edip, belki gider, eee, gelir kalemin, eee, kaleminde bir bakıp böyle dışardan, eee, şey yapabilirim, aaa, onları da kullanacağım, eee, yatırım, ııı, fonlarına, eee, altına, dövize bakıp aslında o paraları da yani çarçur etmek değil de, eee, tam olarak, eee, analiz edip hani boşa gitmesini istemem. Eee, onun dışında gerçekten tavsiyelerin için çok teşekkür ederim. Eee, bana çok yardımcı oldun. Eee, şu anki, eee, analizlerim doğrultusunda, eee, senin de tavsiyelerinle çok rahat bir şekilde düze çıkacağıma eminim.
Hı hı. Hıı. E, bende eminim çünkü çok dikkatli ve zaten, eee, mantıklı gidiyorsun. Yani, bir muhasebeci olarak da bence gelir gider kalemini çok rahat, eee, dengeleyebileceğine eminim. Bu arada, arada bonus aldığında da kendine harcamayı unutma olur mu? Kendine de yatırım yapman gerekiyor çünkü.
Evet. Tamamdır. <chuckles> Süper, çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Hoşçakal.
Hoşçakal.